Alors je viens vers toi, heu, parce que là en ce moment j'ai un j'ai un, j'ai un petit souci, enfin, c'est plutôt, heu, je le vis comme un un un gros souci en fait. Heu, j'ai du mal à mmh, à respecter ma ma routine d'exercice c'est-à-dire que je suis quelqu'un de de très sportif depuis, heu, une quinzaine d'années. Sauf qu'avant j'avais pas mal de temps parce que, heu, j'étais dans le salariat donc tu sais, j'avais des horaires fixes on va dire j'avais pas forcément plus de temps mais en tout cas, heu, c'était, hem, c'é c'était de heu, à des horaires fixes donc, voilà, je j'arrivais à à m'organiser. En fait, depuis depuis 3-4 ans là, je suis à mon compte et j'ai des horaires qui sont un peu, heu, changeantes tu vois? Et heu, du coup j'ai du mal à respecter cette routine et ça commence à me peser sur le fait que, bah, je perds un peu en en termes de performance voilà, c'est ça. Heu, alors moi je suis plus heu, je fais un peu de salle de sport, heu, pareil ça fait une dizaine d'années mais c'est vraiment pas, heu, là-dessus que je mets tout mon focus, je suis plus sur la course à pied. Donc, heu, les d je fais pas mal de 10 kilomètres semi, tu vois? Et ça fait longtemps que je veux faire un marathon, donc heu, j'en ai pas encore fait, heu, je me suis fixé pour objectif d'en faire un avant mes 40 ans. Et en fait, je vois que cet objectif-là il s'éloigne parce qu'en fait je manque, heu, bah, je manque de temps avec mon boulot, quoi. Et heu, bah, je sais pas trop comment faire pour essayer de g de gé de gérer un peu tout ça quoi.
Ah ouais, dis-moi. OK. Ouais, plus facile de s'organiser. OK. D'accord, ouais. En niveau? D'accord, ouais. OK. D'accord, ouais. OK. D'acco Ouais, OK. OK ouais, je comprends. Actuellement, tu as quel âge?
Heu là, j'ai 38 ans.
D'accord, OK. Bon, ça te laisse encore 2 ans pour te préparer à ce marathon, ça ça me semble, heu, complètement, heu, réalisable. Heu, je suis sûr que c'est quelque chose que tu peux faire, faut faut pas perdre espoir, donc ton ton vraiment ton objectif principal, c'est avant tout de d'être capable de faire ce marathon ou ouille ou c'est plus une finalité? Mais, heu, ton ob ce que tu as env heu, le plus envie de faire, c'est vraiment de de d'installer une routine pour te sentir mieux dans la dans ton quotidien?
Ouais, ça me laisse 2 ans. Ouais. Mmh. Ah! Bah, heu heu, en fait, heu, je pense que les 2 enfin, en tout cas, quand on parle de marathon, hem, ça met les 2 en, tu vois? En en perspective, entre la routine et puis juste la finalité. Parce que c'est vrai que, pour préparer un marathon, heu, bon, j'ai un certain niveau, mais il me faut quand même, heu, un bon 6-7 mois, tu vois? Parce que, mmh, en plus de vouloir le faire, heu, j'ai un petit objectif de temps, tu vois? Vu que j'ai fait pas mal de semis et tout. Heu, je sais de quoi je suis capable, le truc, c'est que, mmh. Bah, j'ai j'ai vraiment du mal, en fait, à à à à trouver le temps pour le faire. Pourtant, je je suis sûr que je pourrais, heu, m'organiser un peu mieux dans ma journée, mais c'est vrai que, tu sais, c'est un peu un totem pour moi le le marathon. Heu, je sais pas, j'ai dû faire peut-être une cinquantaine de courses, mais peut-être un peu plus, et j'en ai jamais fait, justement, par crainte de pas faire le temps que je voulais, donc oui, c'est un peu une, heu, une finalité en soi, mais, heu, ça reste dans dans, tu sais? Dans le terme de la routine. Parce qu'en fin de compte la préparation du marathon, et bah, tu es obligé de te mettre dans une routine pendant au moins 6 mois, quoi, et j'ai vraiment du mal à, mmh, heu, bah, à à gérer ça, quoi.
Mmh. Ouais. Mmh mh. OK. D'accord. D'accord, OK. Mmh mh. Oui, c'est extrêmement important. Ouais, bien sûr. D'accord, OK, et, heu, donc le marathon, toi, tu y vas pour faire un temps? Tu n'y vas pas juste, heu, pour, heu, franchir la ligne d'arrivée?
Mmh. V ouais, non, non, ouais, j'y vais pas pour faire figuration. <chuckles> J'aimer j'aimerais bien faire, heu, en dessous de 3 heures 30 donc heu, en
OK, d'accord. OK, waouh! C'est alors, c'est déjà hyper solide, heu, comme, heu, comme objectif, heu, c'est c'est hyper ambitieux. Tu es tu dois avoir un sacrément bon niveau, heu, actuellement déjà?
Ouais. Bah en f en fait, en en en semi, heu, en semi, j'ai pas de mal et et et, enfin, j'ai pas de mal, heu, c'est-à-dire que, j'en ai fait pas mal, donc heu, forcément, je sais comment le gérer maintenant, mais heu, bon, comme tout le monde le sait, en tout cas, ceux qui courent, tu vois? Tu peux pas, heu, faire fois 2 au semi, enfin, tu peux pas te dire: «Je prends mon temps du semi et faire fois 2», ça marche pas comme ça, en fait. Parce que tout le monde dit que: «au 30e km, heu, dans le marathon, tu commences à avoir un bon coup de»
Mmh. Ouais. Oui, c'est le fameux mur.
Voilà exactement, et je sais très bien que si je me lance, heu, dans l'état où je suis. Parce que je cours encore un petit peu, mais pas assez, je pense, pour le marathon, je sais très bien que j'atteindrai pas cet objectif-là.
OK. Ouais. D'accord. OK.
Et donc je trouve pas trop de solution, tu vois? Pour essayer de, bah, voilà, de, bah, je trouve pas trop de solution, quoi.
Ouais, OK, et qu'est-ce que tu as déjà essayé et qui n qui n'a pas fonctionné, heu, comme routine?
Alors, heu, j'ai essayé d'allonger un petit peu, heu, mes entraînements que j'avais pour le semi, tu vois? Sauf que, heu alors, je suis dans un cercle où il y a pas mal de gens qui courent, forcément et en fait, la plupart des gens qui ont fait des marathons m'ont dit que c'était pas forcément la bonne solution juste d'allonger, tu vois? Je te dis une bêtise, par exemple, quand je fais une sortie longue, je sais pas de 13-14 kilomètres, un truc comme ça, moi je m'étais dit: «Bon, bah directement, heu, je vais faire 20». Mais en fait il y a pas que ça, il y a pas le fait d'allonger. Il y a aussi le fait, tu sais, de faire un petit peu de fractionné ou de la côte, des choses comme ça et donc, ça nécessite plus de sorties et c'est vrai qu'avec, hem plus de sorties courtes, quoi, mais faut quand même y aller, faut se changer et tout ça
D'accord. OK. D'accord. OK. Mmh mh. Ouais. Oui. OK. Ouais. Mmh mh. Ouais. Bien sûr, ouais. Oui, il y a une pa une partie du temps qui est incompressible, heu, tu es obligé de te changer, tu es obligé de passer par la douche, heu, voilà, toutes ces étapes-là.
et c'est vrai qu'à que, mmh Exactement et puis, heu, bon, j'ai fait quand même, heu, 50 000 000 de fois le tour de mon quartier donc maintenant je prends ma vouais, je prends ma voiture pour aller, heu, découvrir aussi de ouais, c'est ça. Je prends je fais au moins, heu, entre 1/4 d'heure et 1/2 heure de route aller quand je vais courir, soit je vais en forêt, soit je vais dans les plaines mais c'est vrai que je cours de moins en moins, heu, autour de chez moi, quoi.
<laughs> D'accord. Ouais. Donc, ça rajoute encore plus de temps. Mmh d'accord. Ouais. OK, OK, ça marche. Et tu dirais qu'actuellement, tu fais combien de sorties par semaine ou ou par mois?
Bah là, j'arrive à faire 3 à 4 sorties par semaine, ça dépend. Donc
OK! C'est déjà c'est déjà très bien, j'ai l'impression, non?
Bah hem je je je je sais pas, vraiment, pour le, mmh, pour le, heu c'est peut-être moi qui est un peu trop exigeant, hein, parce que pour le temps que je vise, je pense qu'à 3 sorties par, semaine, heu, ça reste un peu juste, tu vois? Et là, je te dis 3 sorties par semaine en comptant la sortie longue, du du dimanche, que je fais le samedi ou le dimanche ça dépend, mais en comptant la sortie longue, donc en au final ça fait vraiment que 2, mmh, 2 entraînements, on va dire, tu vois, vraiment bruts, et une sortie longue. Et c'est vrai que, 2 entraînements, heu, autour de moi on me dit heu: «Ouais, heu, 3:30, 2 sorties seulement, ça fait un peu just, quoi. Mais j'arrive pas à, mmh, voilà, à à m'organiser, quoi.
Ou pas? Mmh mh. Mmh, d'accord. Oui, OK! Ouais. Ouais. Oui, OK, ou Mmh. D'accord. OK, ça marche. Et donc, qu'est-ce que c'est, tes impératifs, heu, professionnels, qui te bloquent, heu, dans dans le le fait de pouvoir instaurer cette routine? Et d et est-ce qu'il y a uniquement des impératifs professionnels ou tu as d'autres, heu, d'autres facteurs qui t'empêchent, heu, de de faire autant de sorties que tu l'aimerais?
Alors, c'est essentiellement le professionnel, heu, parce que, alors, moi j'ai une société, je bosse, heu, à mon compte et heu, je bosse pas mal de mon domicile. Heu, moi je suis dans l'audiovisuel, j'ai un studio, hem, dans mon sous-sol, et donc, je reçois les gens chez moi. Donc en fait, heu, je suis à la maison, heu heu, pas mal de temps, et heu, je me suis toujours dit que quand je faisais mes sorties, j'essayais de faire ça avant que ma famille rentre, parce que du coup j'ai une femme et 2 enfants. Donc, heu, je me suis toujours dit que ouais, c'est ça, quand ils rentrent, heu, moi, normalement je suis censé avoir fait, heu, ma journée, heu, professionnelle et aussi mon sport. Hem, je suis avec une femme qui fait un petit peu de sport, heu, mais tu sais, en salle de sport, mais qui mais qui court pas, et heu, et donc, j'ai des amis, eux, qui courent, mais qui ont pas les mêmes horaires que moi, donc, en fait, je m'entraîne pas mal tout seul. Hem, s sauf quand je fais mes sorties le dimanche
D'accord. OK. D'accord, OK. D'accord. Ouais, qui prennent du temps aussi, bien entendu. D'accord, ouais. Oui, OK, ouais. OK. D'accord, OK. Et ça, tu penses que c'est un frein, le fait que tu sois tout seul à t'entraîner?
Bah peut-être, peut-être, je je sais pas trop. Le le truc c'est qu'en journée, en ce moment, avec le boulot que j'ai parce que là ça a pas mal évolué au niveau de mon entreprise. Heu, j'ai pas mal de contrats et tout ça, donc, heu, je m'en plains pas, hein. Mais c'est vrai que, bah du coup, je suis à fond dedans dans la journée. Et quand tu arrives 16:00-17:00-17:30, tu vois? Moi ma journée elle elle se termine. Voilà la motivation est plus là, la famille rentre. Et du coup je me dis heu: «Bon je vais peut-être pas, heu, voilà je vais peut-être pas partir, heu, 4 fois par semaine, heu, au moment où ils rentrent quoi». Tu vois?
Mmh. Mmh mh. Ouais, la motivation n'est plus là. Ouais. Et habituellement, heu, quand tu vas courir, c'est quoi? C'est en fin de journée, c'est, heu, entre ta fin de journée de travail et le moment où ta femme et tes enfants rentrent?
Heu, bah normalement, j'y allais le matin. Heu, bon là là c'est l'hiver en France donc, heu, le matin, heu, ça caille un peu. Donc, heu, je mettais ça l'après-midi. Mais normalement, j'y allais le matin avant de commencer ma journée, donc très tôt. Et heu, c'est vrai que là, bah avec l'hiver et tout ça je suis un peu fatigué. Donc, heu, non j ouais c'est ça moi je me lève tu vois, il est envi il est entre 07:00 et 07:30. Heu, quand j'allais courir, je me levais un peu plus tôt genre, heu, 05:45 quelque chose comme ça. 1/4 d'heure de voiture, je courais 3/4 d'heures, heu, soit en fractionné ou quoi. Et après je rentrais pour déjeuner avec la famille. Une fois qu'ils partaient, je commençais ma journée de travail. Donc ça, c'était une journée type. Le truc c'est que là j'arrive pas à à me lever 3 ou 4 fois avec l'hiver et le boulot que j'ai je me couche assez tard. Voilà, c'est un peu compliqué quoi.
OK. Ouais. Mmh mh. Ouais, c'est pas le moment où les gens ont plus de motivation en général. Oui. D'accord, ouais. OK. Ouais, ouais, ouais, c'est normal, heu. OK et est-ce que ça serait possible de placer des courtes, heu, sorties le midi, peut-être? Heu heu, donc on on a parlé de la douche et cetera, mais si tu restes dans ton quartier et que, heu, tu fais une sortie rapide, heu, d allez, de 15 minutes, heu, 30 minutes max, heu, tu penses que ça pourrait être bénéfique? Heu, tu parlais de fractionner donc faire, heu, distance courte, mais peut-être avec un peu plus d'intensité. C'est quelque chose qui serait jouable, heu, avec ton emploi du temps?
Mmh. Ouais. Bah, oui, oui, c'est ouais, ouais, ça ser ça serait jouable parce que je prends environ, heu heu, 1 heure et 1/2- 2 heures en fait, heu, pour ma pause du midi, tu vois? Je vais arrêter vers 11:30 et je vais reprendre, heu, vers 13:00 à peu près. Je mange achét assez tôt, moi, mais c'est vrai que, oui, ça pourrait être jouable. Je me suis plus mis dans la tête que j'en avais marre de courir, hem, dans mon quartier. Mais c'est vrai qu'au final l l là, tu me le dis, c'est vrai que c'est peut-être une piste à à creuser. Parce qu'en fin de compte si je veux atteindre, heu, bah, cet objectif, il va bien falloir que je sorte un peu plus et c'est vrai que je vois pas trop d'autres solutions que peut-être, oui, peut-être prendre sur sur l'heure du 12:00, ça peut être, heu, une bonne idée, oui.
D'accord. D'accord, ouais. Ouais dans ton quartier, hein. Je comprends, hein, c'est normal, hein. Mmh mh. Ouais. Mmh. Mais c'est vrai qu'autant que pour les sorties longues, heu, donc tu parlais de celles que tu fais le samedi ou le dimanche, le cadre est quand même très important parce que, heu, bon, voilà, tu vas courir, heu, au moins 1 heure, heu. Si c'est constamment le même paysage que, ça ça il y a pas de variation, heu, j'imagine que tu t'ennuies un peu? Heu, mais pour des sorties courtes qui vont être vraiment, heu, axées sur la performance ou, heu heu, tu vas être tellement à fond que tu vas même pas faire gaffe à ce qui se tient autour de toi. C'est vrai que peut-être que faire quelque chose dans ton quartier, ça pourrait être une bonne idée, heu, où là tu te tu te concentres vraiment, uniquement sur la performance, faire un un un entraînement hyper intense et heu, peut-être que tu vas être tellement dans tes tous tes états que, tu verras même pas ce qu'il y a autour de toi, tu reconnaîtras même pas les rues.
Ouais, c'est ça. Ouais. Oui,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 oui. Non, c'est un c'est un bon conseil. Le fait de vraiment faire tout ce qui est, heu, un peu court et un peu, intense, heu, auprès de chez moi, c'est ça? Et puis peut-être, bah garder les les sorties un peu plus, heu, «découvertes» entre guillemets heu, parce que moi je cours je cours aussi pour ça, tu vois? Je cours aussi pour, heu, voir de nouveaux paysages, ça me fait du bien. Enfin il y a vraiment pas que la performance, même si je t'ai parlé des 03:30. Il y a aussi ce côté, un peu, tu sais, évasion, heu, voilà, tu es dans tes pensées et tout ça. C'est vrai que, heu, je pourrais garder, heu, garder ça pour faire mes sorties longues le samedi ou le dimanche et essayer de heu, voilà, essayer de de faire abstraction du fait que je sois chez moi, en plus je suis dans un tu vois j'habite un côté d'une forêt, heu, avec pas mal de côtes. Donc c'est vrai que je pourrais ouais, j'ai de quoi faire, mais comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai <chuckles> que je l'ai fait beaucoup mais mais c'est vrai que je pourrais très bien me dire: «Heu, bon si tu veux faire ton objectif, heu, tu fais tes 3-4 sorties le midi, heu, je sais pas de 1/4 d'heure-20 minutes, 1/2 heures max, heu, tu fais ça et puis bon, bah le week-end heu, le week-end tu vas tu vas un peu plus découvrir». En tout cas, heu, hem merci pour, heu, pour ce conseil, je pense que ça va m'aider et c'est gentil d'a de m'avoir écouté, heu, un peu parler de tout ça, heu, c'est super gentil à toi.
Mmh mh. Ouais, voilà, ouais. Ouais, bien sûr. Ah, c'est sympa ça, hein. Ah ouais, bah tu as de quoi faire du coup. Oui, c'est que tu connais par cœur déjà. <chuckles> Mmh mh. Ouais. C'est avec plaisir, je te souhaite beaucoup de réussite dans ton objectif, heu, sportif.
Merci beaucoup.